อ้อ อ้อ รู้ครับ รู้ แต่ว่าผมน่าจะยังไม่เคยทานน่ะครับ เคยไหมครับ?
ค่ะ เคอะ เคยค่ะ อร่อยนะคะ <chuckles> มัน มันก็อยู่ในต้มเครื่องในอะค่ะ ที่มันเป็นเหมือนเอ็น
อ๋อ! เหรอครับ? อ๋อ เอ๊ะ! หรือผมเคย แต่ว่าไม่ ไม่รู้หรือเปล่า?
ไม่ ไม่รู้ว่าคืออะไรหรือเปล่า?
เออ คือบางร้านน่ะเขา เขาใส่มาให้อะ มันเป็น มันเป็นเหมือน เหมือนเอ็นวัวอย่างงั้นน่ะครับ แล้วมันก็เป็นแบบมัน มันใหญ่มากครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน มันคืออะไร ถามเจ้าของร้านเขาก็บอกมันคือเอ็น
เออ ใช่ค่ะ อะ น่า น่าจะอันนั้นแหละค่ะ <chuckles> คือมันจะมีตัวเดียวอันเดียว แล้วก็มีเอ็น อะไรอย่างงี้
เออ อ๋อ แล้วมัน อืม มันเป็นแบบ texture มัน มันเป็นยังไงอะครับ? มันเป็นแบบเหมือนมันแก้วหรือ อะไรอย่างงี้ไหม?
ใช่ค่ะ มันจะเป็นเหมือนมันแก้ว แล้วก็มัน แบบรสชาติมัน ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กินกับต้มเนื้อคืออร่อยมาก คือที่บ้านต้องแย่งกันทานตลอด
อ๋อ อ๋อ โอ้โฮ! เออ ผมว่าผมอาจจะเคย ทานไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้
<chuckles> ก็อาจจะ เพราะว่าส่วนมาก บางทีเขาก็ใส่พวกนี้ ใน ในต้มเครื่องในเนี่ยค่ะ แล้วอย่างงี้ชอบทานพวก เอ่อ ต้ม ต้มขาหมู ใช่ไหม ต้มขาหมูไหมคะ?
น่าจะมี อา ผมน่าจะใส่ ขาหมู อา แบบเหมือนต้มพะโล้ อะไรงี้เปล่าครับ?
ต้มแซ่บขาหมู ไม่ ไม่ ใช่ค่ะ เป็นต้มยำ
อ๋อ เป็นต้มยำเหรอครับ? อ๋อ ชอบครับ ชอบ นี่ก็เป็นอีก หนึ่ง
โอ๊ย! ซุปหางวัวไม่ใช่ต้มยำ อ้าว โอ้โฮ ซุปหางวัว
โอ้! หางวัว หางวัวนี่ยังไม่เคยเลยครับผม มันแบบมันจะมีเนื้อเหรอครับ หรือแบบเป็นยังไง?
อร่อย

มันก็ ไม่เหนียวนะคะ <chuckles> เหมือนทานหนังหมู สำหรับเราถ้า ถ้าร้านที่เขาทำดี ๆ มันก็จะแบบนิ่ม เคี้ยวแบบละลายเลย อะไรอย่างงี้
อืม <chuckles> อา อ๋อ ครับ โอ้โฮ อันนี้ผมไม่เคยลองเลย แต่แบบชอบพวกเครื่องในวัว อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า แต่ว่าอย่างที่ว่า คือผมหาร้านที่เขาทำดี ๆ ยาก แล้วก็ผมมองว่า ร้านที่ทำพวกต้มเครื่องใน อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าทำไม่ดีอะครับ มันจะค่อนข้างมีกลิ่นเนาะ
ค่ะ ต้องลอง ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อา ใช่ค่ะ แต่ว่า ร้านแถวบ้านเรานี่ทำอร่อยมากทุกร้านเลย หมายถึงว่าตามตลาดนะ แต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อทานบ่อย เพราะว่ามันแพง <chuckles>
อา อา อ๋อ เหรอครับ ประ ประมาณเท่าไรได้ครับน่ะ?
ประมาณ คือถุงหนึ่งก็น่าจะตกประมาณเกือบ 200 อะค่ะ
โอ้โฮ! เกือบ 200 เหรอครับ?
แต่ว่าก็ให้ ใช่ค่ะ แต่ก็ให้เยอะอยู่นะคะ แต่ว่ามีเกิน 100 กว่าแน่ เกือบ 200 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โฮ ผมนึกว่าจะแบบ 80 อะไรงี้ น่าจะพอได้ โอ้ ไม่ โอ้โฮ เกินไปเยอะ
อ๋อ ก็น่าจะได้นะคะ ถ้าเขาบอกว่าเอา 80 แต่ว่ามันก็จะน้อยมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะไม่เยอะ เพราะว่าวัวปกติมันก็น่าจะแพง ใช่ไหมคะ ปกติเนื้อวัวน่าจะโลละแบบ
อืม ก็บางทีเขาก็ ใช่ครับ
เท่าไรอะ สามสี่ร้อย ก็จะ น่าจะ
สองร้อย อัปไหมครับ? สามสี่ร้อย เนาะ อ๋อ ถ้าดี ๆ น่าจะถึง
ไม่แน่ใจ <laughs> ไม่ค่อยได้เช็ก
อืม โอ้ ใช่ ๆ ผมว่าอาจจะถึงแหละ โอ้ ผมนึกว่าแบบมัน มันน่าจะ ต่ำกว่า 100 น่าจะพอได้ เคยเกือบ ๆ จะซื้ออยู่ กลัวตรงนี้แหละครับ กลัวแบบราคามันจะสูง อย่างเงี้ยเนาะ
ใช่ อ๋อ <chuckles> ใช่ แต่ว่ามันก็อาจจะมีนะคะ ถ้าเราแบบ คือส่วนมากพวกซุป ไอ้เครื่องใน เขาเรียกอะไร ต้มยำเครื่องใน อะไรพวกเนี้ย ซุปเครื่องใน เขาจะให้เลือกอะค่ะ ว่าเราจะเอาส่วนไหนบ้าง ใช่ไหมคะ แล้วเราก็ แล้วเราก็จะบอกเขาได้ว่าแบบ 80 อะไรอย่างงี้ ก็น่าจะได้เหมือนกัน เขาก็จะตัดให้ ใช่
อืม แล้ว อา อ๋อ ใช่ ๆ ครับผม อา อ้อ ก็น่าจะได้ ถ้า เขาก็น่าจะอยากขายแหละเนาะผมว่า อืม
ใช่ แล้วอย่างงี้ชอบทานพวกแบบว่า ต้มพะโล้ อะไรอย่างงี้ไหมคะ ต้มเค็ม?

แกงเนื้อ คือเป็นแกงกะทิใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ
อ๋อ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ว่าเคยกินหรือเปล่า?
ที่ทานกับหนมจีน เคยทานไหมคะ? อร่อยมากค่ะ คือแบบว่า คือ คือคุณพ่อเขาซื้อให้ทานแบบ เพิ่งมาซื้อให้ทานช่วงปีหลัง ๆ นี้ แล้วคือแกงมัน เผ็ดอะค่ะ แล้วแบบว่า มันเป็นสีเขียว ๆ หน่อยเหมือนแกงเขียวหวาน แต่ว่ามันเป็น ใส่เนื้อ ใช่ ใส่เนื้อ เนื้อติดมัน เนื้ออะไรเงี้ย เราเป็นคนที่ชอบทานมันมาก <chuckles>
อ๋อ ครับ เป็นเนื้อ อย่างเงี้ยครับ อ๋อ อุ๊ย แต่ว่ามัน มันเนื้อ ผมก็ชอบมากเลยครับคุณ คือผมมองว่า มันเนื้อ มัน มันมีกลิ่นที่แบบ มัน มันเอกลักษณ์มากอะ ยิ่งแบบเวลามันโดนไฟ หรือแบบโดนความร้อนอะ มันหอม แบบหอมกว่ามันหมูเยอะเลยเนาะ
ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ ๆ คือรสชาติมันไม่เหมือน มันหมูเลยอะค่ะ คือมันมี texture ที่แบบว่า อุ๊ย กินเข้าไปแล้วแบบนี่แหละ <chuckles>
<chuckles> มันแบบฟินอะ ผมบอกไม่ถูกอะ มันแบบรสชาติมัน
ใช่ ๆ แต่ว่ามันต้องเป็นร้านที่เขาทำแบบ เป็นนะคะ ไม่งั้นมันเหนียวมากอะค่ะ
อ๋อ เออ ใช่ ๆ เนาะ พวกเนื้อ อ๋อ ผมนึกออกแล้ว
ใช่ไหมคะ? อย่างงี้ชอบทานพวกเนื้อทอดนะ อ๋อค่ะ
อ๋อ น โอ้โฮ ผมชอบเลย ผมอะเป็นคนชอบทานเนื้อมาก ๆ เลย กำลังจะบอกเลยว่า จริง ๆ ก็มีอีกหนึ่งเมนูครับที่ชอบ คือแบบเป็นต้มเนื้อ เป็นต้มแซ่บเนื้อ อย่างเงี้ยครับ อา แล้วก็
อืม คือ ชอบด้วยเหมือนกัน
อา แล้วก็ใส่พวกเครื่องใน อะไรอย่างงี้ด้วย ทางนั้นแบบทาน ทานได้ไหมครับ?
ใช่ ๆ ๆ ทานค่ะ เขาเรียกว่า ต้มเครื่องในเปล่าคะ? แล้วก็ใส่เนื้อวัวไปด้วย
อ๋อ อา ๆ ใช่ ผม ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ แต่แบบมันเป็นลักษณะเหมือนต้มแซ่บแบบน้ำใสอะครับ
ใช่ไหม? นึกออกค่ะ แล้วก็ใส่เครื่องในเยอะ ๆ ใส่พวกม้าม พวกแบบว่า เออ ใช่ ๆ ๆ อุ๊ย เมื่อก่อนเราชอบทานมากเลยค่ะ คือ ที่บ้านต้องซื้อกิน ทานกันทุกแบบทุกอาทิตย์เลย
อา ใช่ ๆ เครื่องใน ผ้าขี้ริ้ว อะไรเงี้ยครับ โอ้โฮ เดี๋ยวนี้หายากมาก เลย
แต่ว่ามันก็แพงนะ อุ๊ย แถวบ้านเรานี่ มีขายเยอะมากเลยนะคะ